آه، يعني عندي عندي ولادي مثلًا الولد عنده 14 سنة والبنت عندها 13 سنة. فيعني آه، كبار يعني وخلاص بقى، يعني أنا كنت باقول الأول هُم مش فاهمين الخناقات ال اللي بنتكلم فيها دي إيه، مش فاهمين الكلام ده، لكن دلوقتي بقى خلاص بقوا فاهمين. فمينفعش إن إحنا نبقى قدّامهم بالشكل ده. يعني أنا باشوف إن أنا لو فكرت في الانفصال هيبقى أحسن، يعني، أحافظ على كرامتي بقى شوية، ولو برضو يعني فكرت إني أرجع يبقى بحل أحسن يعني مش عارف.
آه. امم. إمم. اهم. طبعًا أنا يعني، مقدّر اللي أنت فيه ومقدّر الظروف اللي أنت بتمُرّ فيها، بس يعني آآ يعني أنا عايزك كده ب ب بشيء من الرويّة والهدوء تراجع نَفْسك في قرار الانفصال، لأن قرار الانفصال ده بيبقى صعب شوية، وكمان هو مش هيبقى قرارَك لوحدَك و وتأثيره مش هيبقى عليك لوحدَك، أكيد على الأولاد و وعلى حياتك كُلّها و وعلى جميع الأطراف، ما هي مؤسسة الأسرة ديّة مش قايمة على زوج بس، و ورؤيته للأمور وكده، هي قايمة على زوج وده طرف وزوجة طرف تاني وأولاد طرف تالت، فهي شِراكة ما بينكم، وقرار الإنفصال ده طبعًا، مش هيبقى قرار فردي من فرد واحد، لابد يراعي بقية الأطراف. فيعني تروّى شوية، عايزك تتروّى و و وتهدا وكده. طَب أنت ما حاولتِش مثلًا، تح صلّح العلاقة دي بحيث إن إن إن إن الإنهيار ده ما يجيش وإنهيار الأسرة وضياع الأسرة ده يتم، أنت ما حاولتِش من نَفْسك كده، تقعد معاها وتقول لها، ما بلاش وكده، و وعاي عايزِك تتغيرّي، ما بلاش ال الطريقة بتاعتِك اللي بتخنُقني وكده؟
أكيد، طبعًا. أكيد، لأ، أكيد حاولت. يعني أكيد حاولت بالذات في الجزء اللي هو اعتراضها الدايم إن أنا ممكن أخرج مع أصحابي أو ممكن، هه يعني أ أقعد ش ساعتين برّه أو كده ما باقولش يعني طول اليوم. ده هُم بيبقوا ساعتين، بعد الشغل أو بعد ما أرجع أريح شوية أنزل. قُلت لها "مفيش مشكلة يعني ده أنتِ حتى تفرحي إن المفروض تفرحي إن أنا مبسوط وأ وليَّ أصحاب وقاعد معاهم. زي زي ما أنتِ ساعات بيبقى ليكِ أصحاب وتقولي لي مثلًا نازلة أقعد مع أصحابي، ما باتكلمش معاكِ، اشمعنى أنا ما باتكلمش مثلًا وأقول لكِ وأعمل الشبورة دي وأنكّد وأعمل النكد ده، طب ما أنتِ ساعات كتير جدًا بتخرجي تقولي لي مثلًا رايحة فرح صاحبتي، رايحة آآ خارجة مع أصحابي الmall شوية ما باعملش نفس اللي بتعمليه، اشمعنى معايا أنا اشمعنى معايا أنا لمّا باعمل حاجة في البيت بتبقى هي الحاجة الوحشة، وأنتِ لمّا بتعملي حاجة بتبقى هي الحاجة، الجميلة، التحفة اللي م كده." فيعني حاولت أتكلم معاها في حاجة زي كده، ألاقي بقى أصل أنت لمّا بتعمل
امم. امم، امم. آه. امم.